Eh ho sbagliato perché non è i al plurale, ma 1 solo dei 2 fa questo, l'altro alla fine si, si trattiene, rimane lì e quindi solo 1 dei 2 torna e riesce ad a tornare in in Francia. Ehm sì, sì, meraviglia. E e quindi a raccontare la storia che poi diventa un libro e ed è e e e successivamente un film.
Okay. Rimane lì? Okay. Wow, bellissimo! E quindi poi diciamo de de dell'altra persona che era rimasta l su questo scoglio lui non non ha saputo più più nulla?
Credo che ehm non ricordo questa particolare, però cr ricordo che ehm il fatto appunto che lui fosse riarrivato in Francia ha fatto sì che venga che venisse alla luce insomma il modo in cui questi detenuti erano trattati in questa cosa e che ne no ne venisse fuori un caso politico anche che che insomma richiedesse una soluzione. Non ricordo ehm penso che l'altro sia morto insomma di mhmm non non ricordo onestamente questo particolare o o al momento non me lo ricordo come va a finire.
Mh-mh. Certo, certo. Ah. Cioè Mh-mh. È rimasto lì insomma. No, comunque questo finale, cioè, è ricco proprio di significato, ti fa proprio ti fa proprio cioè, ra sentendo ehm s si sente proprio la voglia di fuga, di evadere, di tornare, insomma, alle al al nella propria città, quindi molto, molto bello.
Eh! Indubbiamente. <clears throat> Eh, fantastico, è quella È proprio questo l'aspetto che mi che mi che appunto mi mi mi porta a rivederlo più volte perché poi poi questo indomito senso di voglia di libertà. <giggles>
Certo. <chuckles> Certo. Allora io ti ringrazio perché mi ha fatto molto piacere parlare mh con te e ehm soprattutto sapere qual è il film che ti ha segnato di più e anche sapere le motivazioni per la quale questo film ti ha segnato. È stato molto interessante e ti ringrazio e spero di sentirti presto.